Ma senti, ma tu hai provato a dirglielo oppure c'è qualche paura specifica che ti potrebbe bloccare? Per esempio un rifiuto, mhmm, del senso di colpa?
Ma sì, ma, e ehm, da una parte la mhmm, la la ca la capisco insomma. No, non la capisco, però vabbè, ehm, diciamo così che la lascio fare, però da un'altra parte, quando è troppo è troppo. E io gliel'ho spiegato in vari modi, ma ormai è è un po' anziana e io comprendo il fatto che, uhm, sia una cosa sì, mhmm, uhm, el da tradizioni, eh, da sua madre e adesso lei che vuole intraprendere, diciamo, questa <chuckles> questa cosa della pulizia della casa, è il suo lavoro, è la sua vita diciamo.
È difficile.

Cioè, ehm, impegnarmi un po' di più, però sì non è facile, mhmm, <smacks lips> ehm, soprattutto in certe situazioni, quando esci, torni a casa dal lavora da lavoro, ehm, e sei anche tu stressato, ehm, il fatto che sai già che, ehm, tua madre, ehm, ti ti romperà un po' le scatole per queste sciocchezze, ehm, veramente è
Eh, ti capisco, sì.
è una cosa <smacks lips> mhmm, è una cosa abbastanza stressante, però
No, capisco come ti possa sentire.
ehm, però, mhmm, qualcosa mhmm, in qualche modo bisogna risolverlo. So
Ma senti, ma oltre a questo, però comunque il resto delle conversazioni sono piacevoli, cioè nel senso.
Sì, sì, sì, ehm, rotto il ghiaccio dell'inizio, sì, sì, dopo, ehm, diciamo che con qualche discorsino qua e là, qualche, ehm, mhmm, chiacchierata, distolgo distolgo un po' il pensiero di pulizia ecco, di quello che è è la proprio ehm, mhmm, l di chiodo fisso di mia madre. Questa voglia di pulire tutto.
Oh, meno male, almeno in quel momento lì riesci ad avere riuscite come famiglia, ad avere qualcosa di più sereno. Ma senti, uhm, c'è qualche altra occasione in cui questa cosa succede?
Sì, sì, è <smacks lips> Ma, ehm, sostanzialmente, ehm, no sum sì, adesso il il la parte iniziale di quando entro con le scarpe sporche o la la pulizia durante ehm, di quando ti dicevo prima, durante la il pranzo, la cena, che vuole che sia tutto bello in ordine. Ehm, sì, in questi casi qua sì, questi 2 casi qua, sostanzialmente, durante la giornata sono quelli che più mhmm, <smacks lips> più pressanti sostanzialmente.